Ya, açıkçası, eee, büyük bir ihtimalle alışkanlıktan dolayı herhangi bir farkım olmadı veya herhangi bir rahatsızlık hissetmedim ama, eee, üniversiteye hazırlık zamanında veya öğrenciyken, eee, çok fazla granül kahve tüketiyordum. Hani, bu 2'si 1 arada, 3'ü 1 arada. Ben granül kahveye kahve demiyorum bence, yani, kahve değil onlar. <chuckles> Evet. Hı hı.
Anladım. Hımm. Evet, çok içlenmiş aslına bakarsan, yani, eskiden, eee, herhâlde biraz daha, eee, sağlıklı yaşama bu kadar dikkat mi edilmiyordu gerçekten, eee, hani, tüketimi, eee, çok fazla, eee, olan bir, eee, kahve çeşidiydi değil mi? Bu 3'ü 1 üçü bir arada, 2'si 1 arada, yani, eee, herkesin, böyle, cebinde olan sıcak sıcak.
Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Onlar aslında. Hı hı. İşlenmiş. Hı hı. Evet işlenmiş. Eee, bence içerisinde kahve özü çok az olan. Eee, evet ve aslında ondan sonra, böyle, midemde rahatsızlık, eee, olmuştu hatırladığım kadarıyla bir granül, hı hı, granül kahveyle ama şu anda, eee, kahve için de aslında, böyle, biraz, 3'üncü nesil kahve, eee, tüketmeye çalıştığım için, yani, 3'üncü nesil kahvede biraz da
Evet doğru, katılıyorum sana. Hımm, o zaman hissetmiştin, anladım. Peki. Ne demek 3'üncü nesil kahve?

Sabah insanı olamadım ama bu t bu ta eee, bu tip kişiler için özellikle bahsettin, işte, gece kuşları, vardiya çalışanları ya da çocuklu aileler, işte, anne babalar için. Bence sabah aslında kişinin uyandığı ilk saat oluyor. Hani ne olursa olsun isterse gece kuşu olsun f ya da, eee, vardiya çalışanı olsun. Cidden sabah, eee, herkesin, eee, uyandığı ilk saat oluyor bir saat farkı olmaksızın. O yüzden, eee, mutlaka bir ışık görmek gerekiyor. Yani ışık derken, böyle, perdeyi açmak, eee, veya, işte, o anda
Ha ha. Evet. Hı hı. Hıı. Gün ışığına maruz kalmak, eee, aslında faydalı olabilir. Tamam.
Evet. Gün ışığına maruz kalmak. Hı hı. Su, ııı, önerilebilir e yani 1 bardak hemen bir, iii, su. Hani mesela kahve yerine hemen bir bardak kahve yerine direkt suyla güne başlamak. Bir de hareket diyebilirim. Yani çünkü 2, böyle, 5 dakika, işte, koridorda yürümek ya da, eee, zaten yeni kalkmışsın ayılmaya çalışıyorsun. Böyle, ayakların da, yani, veya vücudun da yorgun olabilir, işte, eee, uyku pozisyonundan dolayı vs. Eee, o yüzden ışık diyebilirim, su diyebilirim, bir de hareket etmek sabahleyin enerji artışı için. Hı hı.
Tamam. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, şey diyorlar Evet, eee, harika, eee, çok güzel öneriler gerçekten. Bu kahve için şey diyorlar, "sabahları aç karnınıza hemen uyandıktan sonra kahve içmeyin" diyorlar mesela, işte, eee, mide asitine yani asitli olduğu için, işte, midenize zarar verir gibi. Sen de, böyle, her sabah bunu yaptığını söyledin rutin olarak. Eee, bu bir rahatsızlık yarattı mı? Hiçbir problem, eee, hissettin mi?
Hı hı. Ha ha. Evet.